آه، أيوه لأ خلّيك في الsteak أحسن، الsteak حلو، حلو، حلو للصّحة جدًا. إمم.
<laughs> لأ بس استنّي، استنّي، استنّي، لأ استنّي، استنّي آآ، أنا عِشت في مصر برضه.
إمم. ماشي بس مثلًا ممكن تبقى إيه، أجازات مثلًا؟
لأ، لأ.
آآ، فترة، يعني نزِلت فترة قعَدت؟
يعني أ أول مرّة أشوف م أول مرّة أشوف م أول مرّة أشوف مصر في حياتي كان عندي 15 سَنة، أوكي؟
إمم.
َبس رُحت هناك على أساس بقى إن إحنا آه خلاص بقى، يعني إيه، يعني لأسباب عائلية كنا هنقعُد هناك يعني، فاهمة، قعَدت هناك بالضبط آآ، كام سَنة؟ 13 سَنة.
إمم. لا والله م يعني نزِلت 15 رجِعت حاجة و20، 28 مثلًا، في الحدود دي.
أ بالضبط، بالضبط.
بس خلاص بقى كنت اتأسِّست بقى في إيطاليا خلاص، اتعودت بقى على عادات إيطاليا وأكْل إيطاليا وحاجة إيطاليا كلّها يعني، فخلاص بقى، فالأكْل بتاع المصري ممكن ما يبقاش جاي على المِعدة أوي، يعني، يعني ممكن والد إمم.
امم. هاقول لِك لا، لأ مش كده بالعكس، أنا في مصر كنت باكُل أكْل مصري على طول.
إمم.
وحبّيته جدًا على فكرة، و وعلى فكرة قبْل قبْل قبْل ما أرجَع مصر أصلًا كنا كانت هنا، كانت كانت مامتي كانت بتطبُخ مصري.
إمم. حلو، يعني آمم، آآ بنفس الكيفية بتاعتنا مثلًا بتاعة مصر، اللي هي السَّمنة والزِّبدة والحاجات الدسِمة دِيّة يعني.
أيوه، أيوه كانت أيوه، أيوه، كانت سِتّي دايمًا تبعَت لنا سَمنة بلدي والكلام ده.
آه، طَب خلاص، حلو كده طيب.
فأنا متعوّد على الأكْل بصراحة ال ال المصري بصراحة.
حلو، حلو. طَب أنت أكيد طبعًا آآ أكَلت الأكْل الإيطالي بقى الباستا وشوية البيتزا اللي هُم بياكلوها والحاجات الغريبة بتاعتهم دي آآ أنهي الأطعَم طيب؟
هاقول لِك الباستا الباستا في إيطاليا معروفة جدًا إن هي طبعًا رقم 1 في العالم والباستا لها أنواع كتير هنا، بيعملوها بكلّ أشكال وألوان، أنا بصراحة كَلتها كلّها وعجبتني جدًا، أنا باعشق حاجة اسمها pasta italiana
طبعًا. إمم.

آه، هي تقيل
واخده بالِك أنا عملت stick عشان خفيفة.
آه، طَب معلش هي تقيلة بس عشان أنت دلوقتي متغرّب، والّا مثلًا لو أنت مثلًا في مصر وِسط الحبايب هتاكلها عادي؟ أصل أنا باحس إنّها بتفرِق.
هو ال آه طبعًا بتفرِق طبعًا. أب هي بتفرق بس أنا أصلًا، أصلًا م يعني مش من النوع اللي أنا إيه بتاع فتّة وكده، فاهمة؟
طبعًا. إمم. آه يعني أنت م أنا أكّيل بس يعني الحاجات الخفيفة يعني مش تَقليّة. <laughs>
بالضبط، يعني آه طبعًا أحب المشويات والريَش والكلام ده طبعًا باشا طبعًا، طبعًا. لكن الفتّة ما ليش فيها، أصل تقيلة أوي، أوي. عيش و ورز ومش عارف إيه و ولحمة تحت، حوار.
إمم، طبعًا إن آه. آه، وفي توم حضرتك وفي تَقليّة في الموضوع. <laughs>
آه كمان، آه كمان. <giggles> مشكلة جامدة جدًا.
أنت نسي نسيت أهم حاجة التَقليّة والتوم دي اللي بتعمل الطعم والريحة يعني دي حاجة تانية آه، الم إمم.
أيوه بالضبط، بالضبط، بالضبط. لأ أنا بصراحة الفتّة آآ بُصّي الفتّة اللي حبيتها أوي بصراحة، طبعًا، طبعًا ي أ أ أ ع ليه بس سبب واحد لإن هي أخف شوية، الفتّة السورية.
آه. حلو، إمم. آه فعلًا، في ناس فعلًا كتير أسمع كده، اللي هي ما تحبش المصرية بتاعتنا عشان تقيلة، فبيحبوا ال السورية، يقول لك إيه خفيفة شوية كده على المعدة، آآ، ما بتحسش مثلًا إن أنت أكلت أكْل كتير أو بتعمل حموضة، بتاعتنا ممكن تعمل حموضة شوية عشان التوم والخل. إمم.
أيوه. بالضبط. وبسيطة خالص. بُصّي بيحطّوا إيه، بُصّي، آآ، تحت كده اللي هو العيش طبعًا المقرمش ده، وبعدين رز فوق، وبعدين هُم بيعملوها بالحمة يا فراخ مثلًا، فاللحمة بتبقى لحمة مفرومة أصلًا، والفراخ بتبقى شاورما، و وعليها شوية طحينة كده من فوق، بس كده.
حلو. صحيح. آه. إمم. أيوه، سهله مش زيّنا بقى، آه إحنا بنستخدم سمنة وحركات، ماشي، تمام. <laughs>
بسيطة خالص، خالص يعني فاهمة؟ آه حوار، حوار، حوار، حوار. أنا ما ليش في الكلام والله التقيل ده والله.
آه، آه، لكن مشاوي ماشي. طَب محشي طيب إيه الدنيا؟
محشي باحبه طبعًا، بس ورق عنب.